Halo semangat pagi, Kak.
Halo selamat pagi juga, Kak. Iya.
Iya harus semangat nih, Kak, masih pagi soalnya. Mhm. <chuckles>
Iya. <chuckles> Masih pagi ya. Iya. Kakak gimana kabarnya?
Betul betul. Baik baik. Aku baik dan sehat nih hari ini, alhamdulillah. Iya. Kakak gimana kabarnya?
I alhamdulillah. Iya. Iya. Iya ini masih flu, Kak. <chuckles> flu masih, apa, masih bersemangat gitu ya. <chuckles>
Oh, gitu iya iya iya. Betul betul betul. Kita mau ngobrol apa nih yang agak santai nih hari ini?